Oye, y cuéntame, ¿cómo recuperas la confianza después de haber fallado?
Ah, mm, esa es una gran pregunta. La verdad es que creo o siempre he tenido yo como esa esa espinita de que todos deberíamos de ser un poquito más amables con nosotros mismos. Ah, realmente no no penalizarnos tanto, no, eh, martirizarnos, ¿no? En en en plan de, eh, ser como demasiado duros, eh, digamos entender una una falla como un tema, pues, que pasó, que que nadie es perfecto, que todos estamos en un proceso de aprendizaje constante para cualquier disciplina o cualquier hábito que estés desarrollando. Eh, al final, pues, todos empezamos de un punto cero, ¿sabes? Entonces, la falla es algo común, la falla no es algo que deberíamos de de tener miedo. Por supuesto, sí todo sale bien, pues qué mejor, ¿no? Pero pero sí, eh, siento que que trato de ser muy amable conmigo mismo, eh, y y entender la falla como un paso más para llegar al al punto en el que quieres llegar o quieres estar.
Así es. Tienes razón. Qué padre que piense de esa manera, de verdad. Oye, y y cuéntame, ¿cómo fue la última vez que te sentiste, pues, no sé, fuera de ti, por un fallo? ¿Y qué fue lo que pasó?
Ujú. Ah, mm, pues mira, como un breve contexto, yo me dedico al arte digital. Entonces, ah, mm, <chuckles> en en algún punto a mí me me buscaron, de hecho es un proyecto que tengo activo, eh, me buscaron no para hacer alguna obra fija como tal, o una imagen o algún diseño, sino que me buscaron por hacer un un video lirical para para una banda, ¿no? Que iba a sacar, pues una canción, eh
Ay, qué cool. ¿Cómo es un video lirical?
Ah, digamos que solamente están, pues, la letra interactuando de cierta forma, pero vaya, lo lo por lo que me buscaron fue porque no quería nada más hacer, pues, literalmente un fondo y que las letras aparecieran, ¿no? Sino y lo que estoy haciendo yo, por lo que me buscaron, es porque querían una animación en donde estas líricas siempre fueran interactuando con el video, con los personajes principales, y que formaran parte del video, no solamente, eh, pues, de fondo. ¿no? Em, mm, entonces, pues, la verdad es que, eh, la persona que me contactó es un un amigo, em, un un amigo que tiene su banda, la verdad es que incluso su su banda me gusta mucho, y, pues, acepté el proyecto porque quería, pues, ayudarles, ¿no? Ah, mm, pero realmente yo no sabía de animación, entonces, eh, bueno, tenía, pues, una idea muy general, pero como tal de animación, animación no no lo dominaba al 100%, entonces, pues, un fracaso que tuve, digamos así, una falla fue que, pues justo iba, eh, avanzando muchísimo el proyecto, eh, empecé como a desarrollar demasiadas, demasiadas imágenes como para justo montarlas, hacer una una animación hecha a mano. Ah, pero realmente Ujú. Realmente no utilicé los formatos correctos <giggles> ni los programas correctos entonces pues al final todo eso
Ay, guau. Sí. Oh, okey. Sí. O sea, ¿pero ya tenías mucho tiempo como haciendo eso, o era tu primer video, así como haciéndolo? O sea, como para comprender más esto de que, o sea, ¿tun tampoco no fuiste como tan duro contigo mismo porque apenas ibas aprendiendo?
Sí, sí, sí, o sea, al final yo sé mucho de crear imágenes, del tema artístico y creativo, pero en el tema de animación, muy muy bien cómo funcionaba, mm, no la tenía, ¿no? Entonces, pues, a mi entendimiento fue como creo muchas imágenes, las monto en algún programa y listo, ¿no? Entonces, me dediqué, pues, básicamente como 1, semana, o, 2, semanas, de estar haciendo dibujo, tras dibujo, estar haciendo cada cuadro, cada cada frame, digamos, eh, para al final darme cuenta <chuckles> que no utilicé los formatos correctos y no me servían para absolutamente nada, ¿no? Entonces, pues, literalmente todo eso que ya había hecho, lo tuve que volver a hacer para poder montarlo de nuevo, para que así funcionara a a formato de video y y pues, esto la verdad es que sí me frustró, ah, pero pues, justo, ¿no? Traté de de no ser tan duro conmigo mismo, y pues, literalmente no investigué como debía investigar, no supe hacer las cosas. Eh, pues, no pasa nada, ¿no? O sea, eh, al final tengo el tiempo, entonces, pues, solamente ya ahora que lo sé, eh, incluso todo me va a ser un poquito más sencillo porque ya sé hacia hacia qué tipo de formatos los debo de orientar.
Guau. ¿Y cuánto tiempo te tomó eso para poder aprenderlo? ¿O qué fue lo que ya, cuando, por ejemplo, entregaste el trabajo a tus compañeros, que te dijeron? Bueno, no sé, ¿qué qué fue lo que te dijeron, qué no les gustó, o cómo lo tuviste que volver a hacer, o cómo lo tomaron también ellos?
Ah, no, realmente, de hecho, el proyecto sigue activo, o sea, no lo he finalizado. Ah, mm, pero esto que ya había hecho, digamos, ya había <chuckles> para eso hay que entender que, pues, al final, la animación no no va a ser muy rápida, que digamos. Entonces, de un video que debe durar como 3 minutos aproximadamente, en ese tiempo llevaba como, no sé, como un minuto, aproximadamente, eh, mm, ya cuadrado y todo. Pero, al final, el el tema es que todo ese trabajo que hice, por no utilizar los formatos correctos, no me sirvió. Entonces, pues sí, les fui honesto con con los chicos, o sea, saben que, pues, no, utilicé un formato incorrecto. Ya tengo la idea, ya está el proceso creativo, nada más que, pues, tengo que volver a hacerlo todo, literalmente, de cero, para poder, pues, adaptarlo y que funcione, ¿no?, al al al tipo de formato que que estamos buscando. Y, pues, eso, o sea, sí me me ha tomado un un un muy buen tiempo, pero ya, afortunadamente, está siendo tanto muy rápido por el tema de la falla que comprendió en su momento, porque, pues, literalmente, fue fue algo tan tonto como cambiar el el formato, ¿no? Literalmente, de inicio, y me hubiera salvado, pues, realmente, 2 semanas.
Ah, okey. Entiendo. Pero lo bueno es que te diste cuenta a tiempo, o sea, y que también no fue como que te frustraste todo el tiempo, que te nubló la mente y ya no te hizo como poder razonar o pensar qué era lo que estabas haciendo mal. Porque también, o sea, creo que hay muchísima gente que dice: "Bueno ya, o sea, lo dejo mejor, eh, búsquense otra persona que les ayude a hacer esto", o de plano, ya dejan como el proyecto. Oye, y por ejemplo, cuando empiezas a recompor ah, o sea, como a reconfortarte de que dices: "Bueno, ya, ya supe qué fue lo que pasó". ¿Cuál suele ser el primer paso práctico que das?
Sí, claro. Ah, pues, realmente, ya que entendí una es una falla que en algún momento tuve. Eh, pues, primero, investigarlo bien, porque, desafortunadamente, creo que todos los, o bueno, la inmensa mayoría de problemas que llegan a surgir, al menos en este tipo de medios, es por inexperiencia y, literalmente, solamente es una configuración que que metiste mal o que hiciste mal. Em, entonces, pues, literalmente, es es eso, de cómo configurarlo bien, darte el tiempo para estudiarlo. Eh, no pretender que que sabes todo, que va a funcionar cómo funciona en tu mente, sino, realmente ser un poquito más crítico y y saber que no tienes la experiencia. Entonces, debes de investigar bien sobre el tema. Y, ya que lo tienes, o sea, ya que entendiste tu falla y sabes cuál es la solución, pues, lo primero es, pues, calmarte, o sea, creo que sí literalmente, es tomarte un tiempo, es es tomarte 1 día, 2 días de, pues, ¿sabes qué? Eh, vengo de una frustración, vengo de algo que no me salió bien. Entonces, el hacer las cosas ahora mismo simplemente va a implicar el el hecho de de volver a hacerlo, no con esas mismas ganas o entusiasmo que que tenía al inicio, ¿no? Entonces, me relajo, trato de tomarme un tiempecito. Eh, mm, pues, sí, como para estar lo más fresco posible y, precisamente, retomar. Al final, es un proceso creativo. Entonces, pues, tienes que tener como que esa disposición y esa motivación de de hacer las cosas para que salga, pues, de una manera bonita y fluida.
Superbién. Guau, qué padre que tengas como esa manera también de de la confianza, o sea, que sabes que puedes tomar estas actividades, o sea, y que puedes tomar como, por ejemplo, el tiempo para seguir haciéndolo, oye, ¿y cómo, por ejemplo, manejas esta voz interna y también la vergüenza?, o sea, son cosas como que te dicen, pues, no sé: "No sirves para esto" ¿o has tenido alguna otra idea? ¿Y cómo lo manejas?
Sí. Em, pues, en realidad, el tema de la vergüenza, pues normalmente como como yo trabajo a mi ritmo y todo eso, ah, realmente es difícil que esté ahí, porque si algo no me está saliendo tal cual, em, pues, simplemente es volverlo a hacer, y y todo ese tema, ¿no?, entonces, realmente, cuando tengo clientes en los que en algún proyecto llego a fallar, normalmente no se enteran, ya yo me tengo que <chuckles> claramente desvelar, o, tomar muchísimo más tiempo para volver a hacerlo, pero pero difícilmente se enteran ellos de que algo salió mal en el en el proceso, ah, pero con estos chicos, pues, al final sí se los mencioné porque incluso, eh, cuando me buscaron por este proyecto yo les dije: "La verdad es que temas de animación no lo domino", pero por supuesto, ¿no?, que les ayudo.
¿Es muy difícil los temas de animación?
Ah, mm, pues realmente no tanto, o sea, es es al menos la animación que yo estoy haciendo, que es muy, eh, dibujo hecho a mano. Ah, mm, no no lo es tanto, digamos, pero, eh, sí tienen cosas muy técnicas que que al final, si no las investigas bien, precisamente provocan lo lo que me pasa a mí, ¿no? Que estás trabajando sobre un formato que, cuando lo quieras llevar a fideos, a videos, perdón, se va a distorsionar o simplemente no va a funcionar o o no pueden cuadrar tiempos. Entonces, em, pues, tiene mucho que ver con lo técnico, la verdad, no es tanto que que sea complicado, pero pero sí requieren que que lo estudies, que que sepas qué es lo que estés haciendo, y y, pues vaya, no aventurarte al 100 por ciento, porque, pues vaya, al final eso va a provocar que que puedas llegar a perder muchísimo tiempo.
Ay, guau. Guau, la verdad es que está superinteresante todo lo que me dices. Es que, fíjate que cuando también te aventuras a algo nuevo, ¿tú creerías que lo puedes hacer co o sea, sí lo puedes hacer, pero con más tiempo, o será primero aventurarte tú solo para luego decir: "Bueno, ya sé hacerlo", o de plano dirías: "No, no me aventuro mejor porque hasta que aprenda algún curso", o cómo podrías tomar, no sé, esas nuevas ideas?
Ah, pues, realmente, para mí, mi proceso para aceptar <chuckles> un un proyecto, ah, realmente, es que conecte con él. Em, sé que suena como muy pretencioso, incluso, eh, ya sabes, ¿no? Como de esta visión artística que muchos decimos <chuckles> tener, pero realmente necesito conectar con un proyecto porque, mm, ah, digamos que para yo aceptarlo necesito tener ideas, necesito que que en cuanto se me presente el proyecto, a mí me empiecen a surgir esta lluvia de ideas en la mente, de decir: "Ah, pues mira, lo podría hacer así, o o, podría irme como por este lado". Ah, pero si realmente llega un un proyecto en el que en el que no domino, eh, y que de plano no me estárn surgiendo ideas, pues, la verdad es que sí veo complicado lograr algo bueno, lograr, eh, pues, justo lo que buscan en mí, ¿no? Que que al final es un tema, pues sí, creativo y que salga bien. Entonces, si a mí no me está surgiendo como que esa esa ansia por tomar el proyecto, realmente va a ser complicado que que logre hacerles algo que valga la pena para para pues, distintos clientes. Y, por ejemplo, en este caso, eh, yo, como te digo, es es con un amigo, ¿no? <chuckles> El tema de de la animación, lo que queremos hacer. Entonces, yo ya conocía su banda, ya conocía su música, y en el momento en el que me dijeron: "Oye, es que queremos este proceso, queremos, eh, hacer un video tal y tal".
Entiendo. Sí, mucho mejor, ya lo sabías más o menos.
Ajá, para mí fue como que en ese momento sé la canción, y sé qué voy a hacer. O sea, sé sé que literalmente qué estilo debe de llevar. Para mí fue como que desde ese primer momento, eh, un sí total y al final fue lo que les dije, ¿no? Yo no domino el tema de animación, pero creo que en cuestión creativa tengo mucho que aportarles, y y, pues, me encanta, ¿no? El proyecto, entonces, pues, vamos a hacerlo, y al final sí fue un, no lo sé hacer, pero pero tengo esa pasión suficiente como para para aprenderla.
Guau, la verdad es que sí me sorprende mucho cómo, o sea, que también te quieras aventar para hacer nuevas cosas. Qué padre que también tengas esa confianza y ese entusiasmo, porque, pues, también, o sea, digo, sabes hacer unas cosas, obviamente no sabes hacer otras, pero qué padre que tengas como esa iniciativa también. Oye, y, por ejemplo, ¿en qué casos crees que lo sano es, pues, no sé, no recuperar la confianza, sino como replantearte el rumbo y dejar algo atrás? ¿En qué momento dejarías o harías eso?
Ujú. No. Gran pregunta. La verdad es que es algo, pues justo retomando el tema inicial, en el recuperar la la confianza y en esa en ese ser noble contigo mismo creo que también entra mucho el ser honesto, em, entonces al menos a mí cuando cuando me ha llegado a pasar, ah, pues simplemente entiendo en un punto en donde ya no lo estoy disfrutando, en donde ya se vuelve algo de estrés, ya se vuelve algo algo demasiado complicado, no en un plan de complicado porque no lo sé hacer, sino complicado en ya no me está motivando, eh, de ya lo estoy viendo como algo negativo, eh, sí, en ese punto creo que no solamente para lo que yo hago, sino en general para todas las personas creo que debería de ser algo muy importante el el entender de, ¿sabes qué? Incluso sí logro el objetivo por lo que estoy tomando, no sé, haciendo ejercicio, ¿no? O o haciendo música, no sé, cualquier cosa que tú quieras hacer, sí en algún punto pierdes ese rumbo de decir: "Incluso si logro ese gran objetivo que tengo, no lo disfrutaría". Creo que es un una una muy buena señal para decir, deberías de parar, porque, pues, no te está motivando nada, ¿no? Entonces, como, pues, ¿para qué lo haces?
Ah, muy bien. Oye, qué padre también eso, o sea, como que te das cuenta hasta qué punto puedes hacer las cosas y también no, para no desmotivarte tanto. Oye, ¿y cuándo sabes cuándo es una o cuándo es la otra?
Sí, sí. Am, pues, yo diría precisamente eso, el el tema de la motivación que llegues a tener. Entender que no siempre vas a estar motivado. Claramente eso también también es muy importante, porque incluso después de una falla siempre viene una desmotivación abismal. Ah, entonces, entender que no no vas a estar motivado todo el tiempo, pero sí tú incluso con esas fallas, con esa falta de motivación decides continuar porque realmente te mueve lo que estás intentando hacer, o ese proyecto, ese trabajo, no sé, lo que tú busques. Am, sí realmente a a pesar de todo eso, sigues con esa cosquillita de, pues, vamos a seguirle, es un tropiezo y tal, eh, pues sí sí debes de de aferrarte, ¿no? Ah, porque, pues, las cosas, como como lo decíamos en un inicio, no siempre salen bien. Al contrario, es, eh, <chuckles> casi un 90% seguro que vas a fallar en algún punto, porque estás siendo nuevo en algo, ah, pero, pues, precisamente, sí mantienes como que esa parte de pese a las fallas, sigo motivado a lograrlo, eh, pues, adelante, si sigue ahí. Y cuando ya de plano es como, incluso si lo logro o no me va a dar esa satisfacción, pues, entonces mejor frenarlo ahí para, pues, para no perder tiempo, no perder motivación o incluso que se vuelva algo negativo.
Cierto. Oye súper bien todo lo que me contaste. De verdad qué padre que piense de esa manera y que seas también tan creativo, eso me gusta bastante. Pues, te agradezco muchísimo toda esta plática, la verdad es que estuvo súper interesante y que estés muy bien.
<chuckles> Gracias. Muchísimas gracias, igual tú, que estés muy muy bien, disfruté mucho la conversación contigo.